Hem, j'ai un gros problème sur, heu, tout ce qui va être lié à à des événements, des rencontres où il y a pas mal de monde, heu, parce que, heu, je me sens vraiment angoissée de me retrouver dans une situation, tu vois, où je me retrouverai toute seule, où personne me parle. Parce que je connais pas les gens et heu, ça me porte préjudice en soi, heu, parce que là j'étais invitée à un anniversaire d'amis communs, heu et heu, elle m'a annoncé qu'il y avait 60 personnes qui venaient à sa sa fête, et comme il y avait qu'elle que je connaissais, j'ai tellement été angoissée et stressée que bah, j'ai refusé l'invitation.
Ah ouais d'accord, je vois le je vois le souci, mais parce que de base du coup, tu as tu as peur d'aller vers les gens?
Eh bah, c'est ça le paradoxe, c'est quand il y a pas quand je suis en one to one, j'ai pas de problème pour discuter avec les gens, je suis au contraire très très facile et j'aborde facilement les gens. Mais en fait dès qu'il y a un peu de monde, et ben en fait je perds mes moyens vraiment et je suis dans une angoisse, heu, totale de me retrouver en fait d'a d'avoir peur d'être toute seule.
O OK et hem dans les situations du coup où par exemple il y a p il y aurait peu de monde, tu aurais moins de difficultés à aller vers les autres?
Quand il y a peu de monde au contraire et c'est pour ça que beaucoup de gens autour de moi arrivent pas à comprendre, quand je quand je dis que je suis pas à l'aise quand il y a des gens, parce que quand ils me voient en petit comité, je suis pourtant quelqu'un de très sociable, très facile, très ouverte, très expansive. Mais en fait dès qu'il y a un peu de monde, je suis q littéralement bloquée.